Arkadaşlar işte. Az önce söylediğin gibi hani bana gelin gibi. Eee, hani böyle şeyler denediğinde, eee, belki de, eee, daha çabuk ayak uyduracaksın diye düşünüyorum bunu.
Tab Evet, ben de açıkçası öyle düşünüyorum. Yani, eee, önerilerin için çok teşekkür ederim tavsiyelerin için. Hakikaten benim bazı şeyleri anlamama yardımcı oldu ya da daha iyi anlamam için belki bana bir kapı açtı bu. Eee, o yüzden gerçekten çok teşekkür ederim tavsiyelerin için.
Evet. Ne demek, eee, ben teşekkür ederim bana karşı bu kadar açık, eee, içten ve net olduğun için. Eee, gerçekten ben bunları bir şekilde, eee, hani düşündüğünde, eee, toparladığında, eee, neden böyle olduğunu düşündüğünde neden hayır, eee, diyorum sürekli arkadaşlarımın beni çağırmasına, eee, hani tek ye benim için tekliflerine hayır, diyorum dediğinde artık buna da, eee, bir cevap bulup, eee, kendin de, eee, bir noktada, eee, bununla barışacağına inanıyorum.
Hı hı.

Peki, eee şunu da sormak istiyorum. Eee, şimdi arkadaşlarına, işte, hayır gelemeyeceğim dediğinde karşı tarafın veya, eee, bu çevrendeki arkadaşlarının tepkisi nasıl oluyor?
Yani, çok bir öyle bozuklukları olmuyor. Yani, beni sevdiklerini düşünüyorum. Hani kendil yani, şöyle, ııı, bu kişiler de arada diyorlar ki aman işte meşgulüm. Mesela bu cuma için arkadaşlarımı davet ettim, 1 tanesi dedi ki, işte ben, ııı, şehir dışına çıkacağım dedi. Yani, hani onla onların da olur, hani belki gerçekten çıkmıyordur açıkçası onu biliyorum. Belki hafta sonu aman evde oturayım diyordur, bir bahane uyduruyordur. Hani, onu bilemiyorum açıkçası ama.
Anladım. Belki de.
Yani, ııı, çok fazla öyle, ımm, yani, nasıl anlatsam, hani çok sık buluşma gibi bir durum yok. Ya, haftada 1 belki, 2 haftada 1 belki ki aslında düşününce benim de bunlara, hani birazcık, eee, karşılık verip onları görmem lazım ama işte bu bu, evet, bunun altında yapan yatan sebepler belki dediğin gibi para harcamak istemiyor olabilirim. Belki bir küçük çapta bir bunalım mı olabilir? Ne olabilir? Eee, evet.
Hı hı. Tabii ki. Belki de. Eee, şimdi bu noktada sana birkaç tavsiyem olacak açıkçası. Eee, şimdi, eee, aslında sınırlarını ve önceliklerini belirlemen, eee, ilk aşamada yani, neye öncelik vereceğini, eee, ve nedenlerini keşfetmen. Şimdi hayır diyorsun arkadaşlarınla buluşmaya. İ öncelikle neden hayır diyorsun? Eee, genellikle isteksiz olduğundan bahsettin dışarıya çıkmak için ama bana gelseler, eee, eee, evet, eee, kabul ederim ama dışarı çıkmakla alakalı bir problem olduğunu, eee, düşündüm orada. Neden peki dışarı çıkmak istemiyorsun? Eee, bunun nedenlerini keşfedebilirsin kendi içinde. Belki işte ekonomik problemin olabilir. Belki de hava şu an kış olduğu için, hani, eee, hani kış koşullarında, işte yağmur, kar vs. çıkmak istemiyor olabilirsin. Çünkü havanın ve mevsimlerin de, eee, etkisi var aslında insanların dışarıya çıkıp çıkmama isteğiyle alakalı. Bu noktada bunun nedenlerini keşfedip, eee, kendim böyle birazcık, eee, kafanda düşünüp aslında bir yerlere varabileceğini düşünüyorum. Ne dersin?
Çok isterim. Evet. Haklısın. Tabii, tabii. Aynen.